أنا في موضوع مضايقني أوي ومأثّر عليّا في حياتي دلوقتي، مخلّيني مش عارفة أتعامل، آآ ومحتاجة أفضفض فيه، هو عبارة عن يعني كلمة صعبة أوي لمّا بتييجي في دماغي، كلمة مرض مُزمِن. آآ، الكلمة نَفْسها بتتعبني وبتحسِّسني إن أنا آآ يعني ماليش نفسي أعيش أصلًا.
إمم، إمم. طيب، هو م يعني خلّيني أقول لِك في الأول إن أنا هنا علشان أسمعِك وفضفضي براحتِك وقولي اللي أنتِ عاوزاه. آآ يعني إن شاء الله يعني تكوني أحسن يعني بعد الكلام وتفضفضي شوية. طَب احكي لي برضه أكتر كده عن ال الموضوع ده يعني، آآ، يعني إيه بالضبط ال إيه إيه إيه الحو إيه الموضوع بالضبط يعني؟
هي المشكلة إن أنا من وأنا في الكُلّية كده، آآ والدتي تعِبِت آآ، جالها كانسر والحمد لله يعني آآ خَدِت فت فترة علاج واتعالجت منّه وبقت كويسة. أنا لمّا كبرت شوية واتجوِّزت وخلِّفت، آآ، فجأة لقيت إن أنا ب باشتكي من أعراض نَفْس اللي هي كانت بتشتكي منها، فرُحت عملت تحاليل، آآ قعدوا الأول يقولوا لي: "لازم تعملي تحاليل." أنا كنت مطنِّشة خالص بصراحة. آآ وبعدين لمّا ص قعدوا يزنّوا عليّا جامد إنِّك لازم تعملي وكده، فاكتشفت إن أنا عندي نَفْس المرض. فاللحظة دي خلّتني حسّيت إن كل حياتي اتقلبت، آمم، يعني يمكن حسّيت إن أنا كل حاجة سودا في وِشّي، آآ ما كنتش عارفة أتعامل إزاي، آآ يومي ي يومي العادي اتقَلَب ما بقاش يوم عادي، ما بقاش في سلام وسَكينة، آآ من يوم ما عرِفْت إن أنا المرض ده عندي يعني.
إمم. أها. آه. أيوه، أيوه، أنا أنا طبعًا حاسس ب بيكِ وبشعورِك و ومتفهّم أوي فك يعني أ أ الموقف بيكون عامل إزاي، فبالتالي يعني شعورِك طبيعي، يعني خلّيني أقول لِك في البداية إن، طبيعي تحسّي كده وطبيعي تكوني متضايقة، و وتبدئي ت يعني تزهدي الحياة مثلًا شوية، أو
بالضبط كده.
آآ، إمم، آآ ولكن يعني في أمل دايمًا، يعني كلّ ال ك يعني أيًا كان نوع المرض هو إيه، في دايمًا أمل، في في في علاجات موجودة، ف آآ، إن شاء الله تخفِّي وتبقي أحسن، و وترجعي وتهتمّي ببيتِك وأولادِك، وكلّه هيبقى تمام إن شاء الله، طيب يعني حصل إيه بعد كده؟ يعني من بعد ما عرفتِ بقى ال ال وأنتِ عندِك نفْس المرض اللي كان عند والدتِك- الله يرحمها- يعني هل بدأتِ تمشي في العلاج، والّا دخلتِ بقى في مثلًا في نوبة اكتئاب أو زعل؟
آآ أكيد الأول دخلْت في نوبة اكتئاب وزعل جامدة، آآ بس كل اللي حواليّا قعدوا يقولوا لي إن أنتِ لازم ت آآ ت تبدئي تتعالجي ولازم أنتِ في ولاد في رقبتِك لسّه صغيرين وماسكين فيكِ، فلازم تروحي وتاخدي العلاج. فجوزي بصراحة شجّعني جامد وخدني ورُحنا لدكتور كبير آآ ويمكن أنا اتخانقت مع الدكتور مش اتخانقت معاه يعني ما كنتش طايقاه وباتكلّم كده وأنا مش فارق معايا يعني فعلًا زاهدة الحياة مش فارق معايا أي حاجة، بارُد بِلا مُبالاة، آآ مش حابّة أصلًا طُرُق العلاج، بس هو كان عمّال يطمّني ويقول لي: "هو طبعًا هاقول لِك خبر وِحِش وخبر حلو، آآ الخبر الوِحِش إن أنتِ آه عندِك ده وهتعملي التحليل وهتكتشفي إن هو موجود، بس الخبر الحلو إن نسبة شِفائه 100% وهو هيروح ومش هيرجع تاني آآ إن شاء الله يعني." آآ فابتديت لمّا ابتدى يتكلّم كده بعد ما كُنّا كنت يعني على طول بارخِّم وباتكلّم بس س يعني سذاجة كده أو سخافة، آآ ابتديت أتابع بقى معاه وأشوف الخطوات اللي إحنا المفروض نعملها بعد كده.
أها. صح. إمم. أيوه، أيوه. طب الحمد لله. إمم. إمم. حلو أوي جميل، هو آآ، يعني خلّيني برضه أقول لِك على حاجة، ناس كتيرة ب على فكرة جالها المرض ده وخفِّت ورِجعِت لحياتها طبيعي جدًا و و و واتعايشِت وكمّلت وعاشِت لمراحل آآ كبيرة، وفي ناس لحد دلوقتي لسّه عايشة يعني، فبالتالي هو مش نهاية الحياة ولا حاجة، آآ ولكن هو في نفْس الوقت طبيعي إنِك تدخلي في ال ال نوبة الزعل والخوف وال اللي هو المشاعر ال المختلطة، خوف على يعني على أولادِك، خوف على آمم، يعني على الحياة برضه طبيعي، النفْس بتحب ال الحياة. إمم.
أيوه، وكنت بافكّر كمان كتير، خلاص، أنا أي حاجة أنا كنت باعملها خلال اليوم محتاجة إن أنا أبطّلها، مالهاش لازمة ما كده، كده، الحياة مالهاش يعني مالهاش معنى، هتخلص في الآخر، أو إن أنا م يعني هاتبهدل في المرض ده، آآ، ده مرض مزمن هيبقى مكمّل معايا، فكنت حاسّة إن أنا يعني فاقدة الشغف، فاقدة الإحساس بالحياة نفْسه، آآ مش فارق معايا أي حاجة، أي حاجة بتحصل حواليّا قاعدة مش مركّزة فيها، مش حابة آكل واشرب، كلّ حاجة في يومي اتلخبطت بصراحة.
إمم. أيوه، آه. هو م يعني آآ زي ما أنا قُلت إنه فعلًا طبيعية يبقى في فترة زعل وكده، ولكن الحلو إنه برضه كان زوجِك زي ما أنتِ قُلتِ، كان جمبِك بيساندِك آآ معاكِ آه.
بصراحة آه، دي من مُميّزات المرض إن أنا آآ يعني شُفتُه بنظرة تانية، وكنت شايفة إنه هو ند وضهر، وكان واقف جمبي وقفة جامدة جدًا، وما كانش زهقان مِنِّي، ولا من أي تصرُّف أنا كنت باعملُه بصراحة.
جميل. جميل أوي، جميل، وكذلك برضه دافع يعني آآ الأطفال أو أولادِك، هيكونوا دافع ليكِ برضه، إنه أنتِ آآ يعني ت ت تمشي في رحلة العلاج، علشان حتى مش بس علشان نفسِك لأ، علشان خاطر ولادِك برضه، فبالتالي آآ دي عوامل مُساعدة أكيد، طب قولي لي بقى يعني فترة العلاج مشت معاكِ قد إيه؟ والأمور آلِت لإيه أو وصلت لإيه كده؟
كان المفروض إن أنا في الأول، الدكتور صَمَّم إن أنا أعمل عملية بعد 15 يوم بالضبط، أمّا خلّصت التحليلات وكده، و وال والأشِعة اللي طلبها مِنِّي، آآ عملت عملية دخلت قعدت ف س ست ساعات أو 7 ساعات تقريبًا، آآ دي طبعًا كانت أصعب مرحلة، لإن أنا كنت خايفة جدًا، وكنت حاسِّة إن أنا هادخُل أوضة العمليات مش مش هاكمِل أو هاطلع يعني مش هاطلع منها بمعنى أصحّ، بس الحمد لله عَدّت على خير، وبعد كده كنت خايفة بقى من المُتابعة اللي بعد العملية، و وطريقة العلاج، دي كانت راعباني جدًا لإن طبعًا في طُرُق لعلاج المرض ده، آآ أنا أساسًا ما كنتش هاستحملها، بس الحمد لله الموضوع يعني جِه أقل شوية من ما كنت متوقعة، ورسيت على إن أنا يعني باخُد دوا بس ما باعملش حاجة تاني، Protocol العلاج كان عبارة عن أقراص بس باخُدها.
إمم. أيوه، آه. يا الله. إمم. طب الحمد لله. طب الحمد لله، كويس أوي يعني، شوفي الحمد لله لطف ربنا وصل لفين، يعني آآ، الأمور أحسن، ويمكن حتى كمان فد يعني ال العلاج أو الprotocol ذات نَفسه مش مش مرهق زي بالنسبة لناس كتيرة، آآ، في ناس بتعمل كيماوي وفي ناس بت بتتعرّض لإشعاعات وبتتعرض لأدوية
بالضبط. أيوه ما هي دي الحاجات اللي كانت رعباني، أنا حتى من كتر الرعب به يعني ما باحبش أقول اسمها، باخاف أقول اسم الحاجة دي بالضبط.
آه. إمم. أيوه، أيوه، أيوه، لا الحمد لله، كنتِ فين وبقيتِ فين، فده الحمد لله الجانب ال ال الكويس في الموضوع، وأ أنا سعيد بصراحة إنه آآ، آآ يعني إنك تح اتحولتِ من ال من من فترة اللي هو ال الزعل والقلق والشعور ال أو أو أو الشعور اللي هو ال ال كذا شعور مع بعضه ده، ل لأنك الحمد لله بقيتِ أحسن، آآ، علشان عيلتِك، علشان أولادِك، وأتمنى لِك طبعًا السلامة دايمًا. طيب آآ، الدكتور هل مثلًا حذّر من حاجة مستقبلًا أو كده، أو قال لك مثلًا آآ، تعملي متابعة كُلّ 6 شهور أو شيء من هذا القبيل مثلًا؟
<chuckles> آه طبعًا، هو في الأول طالب إن أنا كلّ 3 شهور المتابعة تتعمل، آآ حذَّر من إن أنا ما أعملش رياضة عنيفة، آآ ما ما استغمل ما استعملش العضلة ال هو فيه عضلة معيّنة في جسمي شالها، فما ينفعش العضلة دي أستعملها في حاجة، آآ بس بس قال لي أنتِ بني آدم طبيعي بعد العمليّة، بس تعاملي إن أنتِ عندِك مرض مزمن، مكمِّل معاكِ طول الحياة، مش مكمِّ إحنا مكمِّلين بس خايفين إنّه يرجع تاني، فإحنا حابّين ناخد Protocol العلاج كامل يعني، عشان ما يأثّرِش عليكِ، بصراحة الدكتور برضه من ضمن الحاجات اللي ساعدتني جدًا، لإن هو كان بيتعامل بيتعامل معايا نفسيًا قبِل ما يكون دكتور وجرّاح، هو كان بيتعامل معايا كدكتور نفْسي، آآ كان شايِف آه فدايمًا بيكلّمني وبيوجّهني، فإدّاني شوية تعليمات كده، وطبعًا أنا عشان باخاف أصلًا يعني أنا شخصيّة بتخاف جدًا، فكنت ماشية على التعليمات بالضبط، يعني ما كنتش آآ ب ب باخ باختلّ بالتعليمات، ب ماشية على كلّ حاجة هو بيقولها.
إمم. أيوه. اهم. إمم، إمم. آه، مهم جدًا. إمم. إمم. امم، آآ، هو فعلًا زي ما أنتِ قلتِ مهم جدًا العامل النفْسِي في الفترة ديَّة، فالدكتور يعني من الذكاء إن هو يركز فعلًا على العامل النفْسِي؛ لأنه حتى ال لو أنتِ مشيتِ في ال في العلاج أو الProtocol و والعامل النفْسِي مش موجود، آآ، الدكاترة كتير بتقول إنه آآ، ال الناتج أو المردود ما بيكونش كويس، فالعامل النفْسِي مهم جدًا، جدًا، يمكن أهم من العلاج. فدي كانت نقطة كويسة جدًا برضه، آآ، أنا أنا برضه عاوز أعرف كده يعني شعورِك بقى من النقلة من من الفترة اللي هو أنتِ جه عليكِ فترة كده اللي هو زهدتِ الحياة والحياة بالنسبة لِك <tsk> مش فارقة، كل ملذات الحياة الكبيرة بكبيرها لصغيرها، آآ، مش فارقة، يعني
بالضبط. ده حقيقي.
الشعور ده يعني اوصفيه لي كده يعني، آآ، لأنه شعور غريب شوية، فكرة إنه أنتِ زاهدة الحياة، بقى خلاص، مش فارق لِك- مثلًا- أي ملذات فيها يعني.
يعني كان فعلًا هو شعور غريب وكان إحساس عمري ما حسيت بيه، آآ، فجأة حسيت إن أنا مش فارق معايا آكل وأشرب، كده كده أنا مش موجودة، آآ، مش فارق معايا أهتم بأي حاجة حواليا، إلا أولادي طبعًا ما كانت الغريزة بتغلبني يعني، حتى لو أنا باحاول إن أنا أبعد أو كده، بس كنت ما باقدرش لأنه هم أطفال صغيرة، آآ، عادي ممكن أبقى قاعدة، كان يعني ممكن يبقى في ناس موجودين وجايين يطمنوا عليَّ، أنا قاعدة دماغي في حتّة تانية خالص، آآ، تعبانة، من جوايا رافضة الموضوع، رافضة إن أنا يكون عندي كده.
إمم. بالضبط. إمم. موجود أو مش موجود، امم، امم.
آه، آآ، فكنت فضلت كده فترة طويلة، لغاية أمَّا ابتديت أحس إن أنا بارهق أعصابي وباجي على نفْسِي، وحاسَّة إن الحياة مالهاش هدف، أنا مش هاكم يعني آآ، مش هافكر في حاجة، ما فيش حاجة قدام، ما عنديش ما عنديش مستقبل، زي ما بيقولوا كده.
إمم. أنتِ عارفة آآ، أنتِ عارفة برضه إنه مهم جدًا موضوع العامل النفْسِي حتى في الفترة الجاية برضه، إنه، آآ، يعني العامل النفْسِي برضه مهم في بالذات في ال في ال في المرض ده تحديدًا يعني، برضه دكاترة كتيرة يعني أشارت على ال على النقطة دي، حتى بعد العلاج، إنه مهم جدًا تكون حالتِك النفْسِية كويسة، آآ، مزاجِك حلو، تحطي الأمور في نطاقها آمم، كويس. أنا باتمنى لِك طبعًا، آآ، السلامة وأنا في أي وقت أنا موجود، حبيتِ تفضفضي، حبيتِ تسألي على أي حاجة، أنا تحت أمرِك يعني.
بالضبط. آه، الدكتور كان دايمًا بيقول لي كده. آه. يعني أنا يعني بجد سعيدة جدًا بكلامي معاك وفضفضتي، وارتحت جدًا، وشكرًا جدًا ليك.
تح